Zamanı az olanlar için hızlanma doyurucu yemek fikirleri neler?
Ya aslında, eee, çok, eee, şey var, yemek tarifi var bununla alakalı ama zamanı az olanlar için yani ben bu kendimi bu kategoriye koyuyorum. Eee, benim için, eee, yemekten önce açıkçası alışverişimi çok düzgün yapmam gerektiğini düşünüyorum. Eee, çünkü benim zamanım az, her gün alışverişe çıkamam. Eee, o yüzden ben bir günümü, eee, tamamen bir hafta boyunca yapacağım pratik tariflere göre alışveriş, eee, geç yaparak geçiriyorum. Bir günümü buna veriyorum.
Hı. Hıı. Hımm. Hı hı. Hı hı.

Anladım. Peki, eee, genel olarak, eee, kendi hazırladığın yiyeceklerden bahsettik. İşte buzluğa koyduğun ya da, eee, ra eee, hızlı bir şekilde hazırlayabileceğin salatalardan içerisine birkaç, eee, güzel malzeme koyarak. Bunun dışında mesela zamanın az olduğu için, eee, dışarıdan eee yiyecek tüketme ya da market ürünlerini tüketme, hani, katkı maddeleri üre ürünlerini tüketme gibi bir durum söz konu konusu olabiliyor mu?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Oluyor, yani, eee, ne kadar sağlıklı beslenmeye özen göstersem de arada kaçamak yapabiliyorum. Eee, eşimle, hani, böyle şey yapıyoruz, ya bugün böyle bir günümüz olsun, işte temizlik yapmışızdır, zaten yorulmuşuzdur, "Hadi gel dışarıdan ısmarlayalım." deyip hani hem kendimizi yine rahatlatmak için zaten hani, eee, z zamanımızın çoğunu temizliğe vermişiz. Eee, öyle, eee, rahatlatmak için dışarıdan alırız. Market konusuna gelince de hani, farklı bir ülkede yaşıyorum. Açıkçası, eee, dini hassasiyet olarak güvenilirliğini çok, eee, araştırarak alışveriş yapıyorum. Eee, bu benim için biraz zor oluyor. O yüzden, eee, çok insanların çok kolay diyerek elini attığı bir, eee, şeyi alamıyorum belki.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hımm. Hı hı. Hı hı. Anladım. Evet.